Ouais, exactement. Il m'a appris à avoir une écoute active, comment rebondir sur des questions, comment apprendre un petit peu à connaître le patient sans que sans que ça fasse un petit peu interrogatoire- interrogatoire de police. Heu, donc au final, il m'a appris ça en 1 semaine, en littéralement 1 semaine.
D'accord. D'accord. OK, des bons conseils quoi. OK.
Et le vendredi il me dit, heu ouais, du coup, heu le vendredi il me dit: «Bah écoute, heu, bon courage pour la suite». Je lui dis: «Bah, comment ça, heu, tu es plus avec moi?», et il me dit: «Bah, non, heu, moi j'ai déjà eu un alternant au préalable, heu, toi tu vas être avec l'autre, heu, collègue, enfin le le la collègue, heu, un peu plus ancienne», et il me dit b franchement, heu, concrètement il me dit: «Force à toi». Voilà ce qu'il me dit. Ah d
Et heu, par la suite? Mmh mh. Ah d'accord, donc ça laissait présager que qu'elle s qu'elle soit un petit peu quoi? Autoritaire, un peu austère, heu, c'est ça? Que ce soit pas forcément, qu'elle soit pas forcément facile à vivre. C'est ça que ça laissait présager?
Exactement, tout à fait, tu as tout résumé, donc heu, moi j'ai un petit peu peur, j'avoue, parce que coup le week-end, heu, je me prépare à tout. Heu, j'essaye de potentiellement, heu, limite, réviser, quelques trucs de mes cours, enfin, essayer de, bien de faire bonne figure tu vois? Donc j'arrive le matin, tout se passe bien, la cadre elle me dit: «Écoute, heu, tu vas aller, heu, de nouveau avec le ton ton nol ton tuteur de la semaine dernière le temps qu'elle elle finisse ses dossiers, en l'occurrence ma future tutrice, donc du coup je dis: «OK pas de problème, heu», moi ça m'arrange. <chuckles> Exactement.
D'accord. Mmh mh. D'accord. D'accord. OK, donc tu retournes voir ton tuteur? Oui voilà, exactement. Tu retournes voir ton tuteur, lui, il était il était il était au courant parce qu'il t'avais dit au revoir pourtant?